Sí, también hemos escuchado eso, sí.
Otra hoja, entonces, ahí solamente allá se hacen los tamales de chipil, son tamales que llevan esa hoja, y llevan chicharroncito, y siempre se sirven con una salsa roja y quesito des nado arriba.
El ¿El Chipil es lo mismo que el Chiltepín, o, es c algo diferente?
No, el chipil es una hoja verde, es un condimento, es una hoja verde, y el chiltepín es un chilito
Oke Okey. Ah, ¡mira!
muy chiquito.
¿Que ese es de Veracruz, también?
También se usa mucho. Sí, pero bueno, yo no diría que es muy, muy característico. Sin embargo, sí se usa bastante, bastante en la en la cocina. Pero también, por ejemplo, ya di con una motito por acá, por este rumbo que vende esas es bollitos de elote y me encanta, con crema, con queso y es cuestión, ¿sabes?, de paciencia, y de ir buscando y probando.
Okey. Y Sí, sí. ¡Mira, qué tal! ¿Y esos bollitos también los habías comido en Veracruz?
Sí, pues sí, son característicos de mi infancia, además, porque pasaba
Mira. ¿De qué zona en especial?
De mi zona en especial, sí. Me me dio un poco de choque cultural, ¿sabes? Porque aquí se ve aquí los hacen, en vez de un tamal, sabes que un tamal es rectangular, ¿no? Normalmente. Aquí la persona que los hace por al sí sé por qué razón, los hace en forma como alargada, como si fuera un puro. Largo, gordito, un purito así, largo, gordo. Y yo dije: "Bueno, mi razonamiento es porque esta persona, obviamente, quiere que le quepan más en la olla", ¿sabes? Porque los ponen parados. Pero bueno, ya me acostumbré, digo, el sabor valió la pena, entonces se los sigo comprando, a pesar de que parecen un puro. <chuckles>
Okey. Sí. Ah, ¡ora! ¡Guau! Sí, sí. Ah, mira. Ah, entiendo, claro. Claro.